أكيد، يعني يمكن أنتِ وصلتِ لاستنزاف طاقة كامل، مش مُجرّد كَسَل منِّك. أنتِ برضه كان عندِك مشاكل معيّنة استنزفِت منِّك جزء كبير جدًا من الطاقة، وفكرة إن أنتِ تحاولي تخلقي طاقة تانية علشان تقدري تتفاعلي هيبقى صعب جدًا عليكِ، وفي نَفْس الوقت بتحاولي ترضي كل اللي حواليكِ عشان أنتِ شخص اجتماعي، مش عايزة حد يزعل منِّك، فبتحسّي إن أنتِ تعبانة جدًا ومُرهقة وبتيجي على نَفْسِك عشان اللي حواليكِ، وده في حد ذاته أصلًا بيضاغِط بيضغط عليكِ وبيرهقِك أكتر كمان. طَيب أنتِ بتحسّي إن شعور الإرهاق ده بيستمر معاكِ قد إيه في العادي؟
بالضبط. بُصّي، هو ممكن يستمر في الحدث ذات نَفْسه لغاية لمّا الحدث ينتهي، يعني آآ ال خصوصًا لو أنا في التجمُّع ذات نَفْسه، يعني أنا دلوقتي مثلًا عندي عزومة أو في تجمُّع، يعني بافضل الشعور ده جوّايا لغاية لمّا أ أمشي، بعد كده باهدا، يعني بعد كده باحس إن آه، يعني ب باهدا تمامًا. آآ فأنا أساسًا ده كمان مضايقني إنه مش معقول هو أنا كمان ما بقيتش قادرة أتقبَّل إن أنا أقعُد مع ناس، حتّى من غير ما أتكلِّم معاهم؟ يعني مش م مش مش هي دي أنا ومش الطبيعي إن أنا آآ أحِب العُزلة أكتر من إن التجمُّعات، مش ده الطبيعي بتاعي. آآ فحاسّة كده إنه لأ، في حاجة مش مضبوطة فيّا، حاسّة إن أنا م
إمم. أيوه بالضبط. إمم.
مُستنفذة ومُرهقة داخليًا و بشكل كبير.
فاهماكِ طبعًا.